Hmm. Oo nga 'no, actually hindi ko yan nagagawa. Pero oo sabagay tama ka yung bang parang magkaroon lang ako ng break na, 'di ba, oo. Para para yung yung makasanayan ko hindi yung dere-deretso na mag stop na at least kahit ma paputol-putol na ico-continue pa rin 'di ba?
Mm. Oo. Totoo, kasi mahirap din kasi talagang biglain yung sarili na parang yung nakasanayan mo i-aano mo, tatanggalin mo. Hindi talaga naiiiwasan ang gadget kasi naging parte na yan ng sistema mo eh, naging parte na ng sistema ng pang araw-araw ng tao yan eh, 'di ba? So why not ah, ano, ah, make it useful nalang 'di ba? Na at saka kung more on knowledge lang din naman at saka checking lang. Bigyan mo lang ng oras 30 minutes to 1 hour at least yun 'di ka nagdo-doomscrolling 'di ba yung ganun? Mahirap kasi mag-doomscrolling eh, nawawala ka talaga sa focus nade-distract ka. So pati yung gusto mong gawin na alam mo yung goal mo na gusto mo i-reach, ano, nagiging stagnant. Sabi mo nga 'di ba parang ayaw mong maging stagnant siya kasi gusto mong ma-motivate ka na ma-reach mo talaga siya. At saka ano siguro, isipin mo din na bakit alam mo yung lagi mong isipin kapagka yung nawawalan ka ng motibasyon, isipin mo ba in the first place bakit mo ba kinuha yung kurso na yun? Para saan ba yun? Anong purpose nun? Ganun.
Oo. Utang oo nga, oo. Oo nga. Oo tama, oo, true. Mm, mm. Mm, ah. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo, oo, oo, oo, oo isipin ko yung <clicks tongue> why's ko 'no why, <chuckles> oo tama o naku, buti na lang 'no, binigyan mo din ako ng motivation para gawin yan and sige, ah, gagawin ko talaga yan mag i-try kong mag-alarm. Tama nga yung sabi mo para at least man lang matuloy-tuloy ko pa din kahit na may mga distractions. Oo, oo maraming salamat sa'yo ah, nakatulong ka ng sobra. <laughs>
Yes, oo. Oo. Mm. Tama. Mm.